え、その、今、その、あくあくというか、あくを取るのが、その、えっと、今おっしゃってたパパパインでしたっけ？とかっていう、えっと、酵素を減らす方法になるんですか？
ええええ。 うん、多分そうだと思うんです。私も、あの、ネットで書いたる通りにやってるんですけど、まあ、例えば、ちょっと買ってきて、1個丸々冷蔵庫に入れといて、あんまり使わずにしばらく日にちが経つと、そのパパインが染み出してきて、白い液体がですね、それは、なんか、く
うんうん。 はい。 はい。 あ、そのパパインって白い液体なんですね。でぃぐえうん
そうなんですよね。それが、あの、手にかぶれてしまうらしく、私そんなにたくさんは手に付いてないのでかぶれたことはないんですが
うん。